Entsagt, okay, ich lebe entsagt. Ähm, also, wenn das für dich 'n Problem ist, dann tut mir leid, aber dann, äh dann können wir nur befreundet sein.
Ja. Ja, ja. Genau Dann Genau, genau, richtig. Das genau das ist das das was ich ihr auch immer gesagt habe tatsächlich, ähm aber es
Aber die haben sich ja auch die haben sich ja auch nicht auf so 'ner Dating-App getroffen. Das das das war dann ganz organisch und dann hat sich das so halt entwickelt.
Mhm. Ne, ne, ne, ne keine keine Dating, ja. Ja, Ja, richtig, richtig.
Und dann haben die sich ineinander verliebt, bevor es ihnen bewusst war, dass die andere Vorstellungen haben irgendwie.
Ja, das stimmt wohl, genau
Viellei äh, vielleicht wurde das halt nicht kommuniziert dann, weil ts die waren ja sowieso, das war ja kein Date, auf dem die waren.
Mhm. Ja, das, äh ich sage mal so aber meine Mutter, äh, die hat auch so 'ne gewisses Ja. Äh
Charme?
Na, es es es tut mir immer so 'n bisschen leid, dass sie sie hat immer so viel hohe Erwartungen dann auch an den Männern so. <chuckles> Und die denkt dann immer so: „Okay, j na ja, jetzt musste der gleichziehen, so wie ich das mache“ und das funktioniert halt nun mal nicht so, hm?
Ja, ja, verstehe ich. Ja, jetzt musst du auch in 'ner Höhle leben für den Rest deines Lebens.
Ne, jetzt musst du auch, äh, entsagt sein und so, ne? Ich meine, gut, der der lebte ja schon in der Höhle. Ich meine, come on. Also, ich meine d äh, d f wie toll, du wohnst seit
<chuckles> Wo wo schläft er dann mit den Frauen? Auf der Straße wahrscheinlich.
Ne, in der in der Höhle.

Mhm.
Also, die haben dann keine Erwartungen, diese Frauen, wenn man mit denen in der Höhle schlafen kann.
M äh, f f was heißt ja, also, die wollen dann die st äh, hat wohl Ch gewissen Charme und <laughs> Keine Ahnung, was die an denen finden, weiß ich auch nicht, was das für Menschen sind. <laughs> Also
<laughs> <laughs> Die vielleicht sind die da ganz betrunken, äh, die wissen gar nicht, wo sie sind. <chuckles>
Äh, ich w ne, das nicht das nicht. Das glaube ich nicht. Mei
Aber, der hat ja Affären dann, oder?
J ja, also, meine Mutter hat mir mal ich habe mal 'n f Bild von dem gesehen und also, ich fand den jetzt nicht so, äh so attraktiv, muss ich sagen, aber keine Ahnung. <laughs> Äh, ich fand das eigentlich eher so eher abturnend so. <laughs>
<laughs> <laughs> Ja, also, die müssen betrunken sein oder ich weiß auch nicht, wie er das macht.
<chuckles> Ja, ich frage mich halt auch, w wie, äh, mein meine Mutter den gut finden konnte, so, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung.
Ja, halt nicht vom Aussehen her, aber halt von der Persönlichkeit wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Muss ja wohl. Irgend'n Grund muss es ja haben, aber <laughs>
Ja, ich meine, es ist schon schwierig 'n gut aussehenden alten Mann zu finden.
Mhm.
Also, du oder denkst du, dass deine Mutter jetzt <chuckles> mit dass deine Mutter jetzt 'ne Beziehung mit Richard Gere
Ja, natürlich, klar. Ja. Hm, ja, nicht Richard ja, w ich a äh es es is äh, klar, natürlich. Aber es gibt ja auch genügend Menschen, die dir da so auch Männer, die dieselben gle denselben Glauben haben, so.
in in der Höhle haben wird. <laughs>

Hm, ja ja, sie hat also, äh, davor der Freund, der hat's immer wieder versucht auch und es gab dann immer mal wieder so n ne, es, also ich sage mal so, V Versuche von den Männern, aber, äh, meine Mutter hat sich nie auf, äh, hm auf 'n richtigen Geschlechtsverkehr tatsächlich eingelassen, ja, ähm, äh, weil sie das, äh nicht nicht, äh, ja von der Religion her nicht mehr machen möchte.
Weil das ja, ja si sehr interessant dass, diese dass diese Männer trotzdem mit so 'ner mit 'ner älteren Frau sein wollten.
Mhm. Tja, das stimmt ja.
Weil weil, ähm, von dem, was ich gehört habe und mir einbilde, ist, dass, äh, j jüngere Männer, die nehmen jetzt 'ne 'ne ältere Frau jetzt nicht
Mhm. Ja, ja. Ja.
die die nutzen sie normalerweise nur aus, so oftmals.
Äh, w äh, ich sage mal, ja entweder ja entweder hat hat 'ne Frau dann mehr Geld o oder ist also vermögend oder, war haben vielleicht das nur halt s sexuell im Sinn, ne? Ja.
Oder die die wollen ja genau, die wollen nur mit einer Milf schlafen quasi.
Ja, genau, genau, genau, ähm.
Aber die konnte das denen nicht bieten und trotzdem u trotzdem waren sie, äh, in einer Beziehung mit ihr.
Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Mhm. Ja.
Interessant.
Richtig, richtig, ja.
Dann hat sie, äh, sie irgendwie trotzdem verführen können.